Aku tuh lagi bingung banget dan bener-bener stres berat gitu loh. Karena aku tuh saat ini lagi ada masalah dan mungkin masalahnya ini masih ada hubungannya sama saudara. Itu kan kayak benar-benar gimana ya, bedalah kalau soalnya masalah sama teman atau orang lain gitulah itu sama, eee, saudaralah, masih ada hubungan saudara kayak gitu. Jadi ceritanya tuh, ibuku kan lagi sakit tuh, Kak. Kebetulan memang sakitnya ya lumayanlah, dia itu gagal ginjal gitu. Jadi memang mengharuskan beliau kayak, eee, cuci darah 2 minggu sekali dan mungkin keadaannya kan gak selalu yang fit ya ada kalanya kayak drop banget. Nah pas kebetulan juga, aku tuh kan, eee, lagi hamil gitu, kayak hamil muda gitu. Jadi kan masih, eee, sering kayak mual-mual, muntah gitulah pokoknya parahlah ya, kayak gitu. Nah itu tuh, aku kan jadi jarang tuh jengukin, eee, ibuku kayak gitu, Kak. Nah tapi, eee, tiba-tiba itu, eee, ada rumor gitu. Mungkin orang-orang itu pada ngosipin, terutama, eee, saudara aku sih, kayak gitu, yang memang rumahnya dekat dengan ibuku, kayak gitu. Eee, be dia tuh bilang gini sampe WA ke aku, eee, "Kamu tuh urusin, eee, ibu kamu," gitu, "jangan ditinggalin mentang-mentang ibunya sakit," gitu, eee, "gak pernah ke sini," dan sebagainya, kayak gitu. Padahal aku tuh udah bilang, aku tuh udah ngomong sih sebenarnya sama, eee, ayahku ya, Kak ya, maksudnya kenapa beliau juga tahu aku lagi hamil gitu dan memaklumi gitu. Aku kan juga punya kakak dan kakakku juga tahu, tapi orang lain di luar itu udah ngomongin kayak gitu, Kak, dan bahkan itu kayak ngomong ke tetangga-tetangga aku, jadi aku tuh kayak jadi orang yang jahat banget gitu loh sama orang tua. Nah itu menurut Kakak aku harus gimana sih menghadapi hal ini gitu, apakah aku langsung labrak aja atau gimana aku tuh bingung, Kak, bener. Ini tuh sampai mbuat aku nggak bisa tidur gitu loh, Kak.
Oh kenapa tuh? Oke. Ya. Oh, iya iya. Iya. Oke. Iya iya. Ya ampun, oke oke. Nih kalau dari ceritamu, pertama aku turut prihatin ya atas apa yang terjadi sama kamu karena, eee, mengurus orang tua yang sedang sakit itu sama sekali bukan hal yang mudah gitu kan. Apalagi posisi kamu juga lagi hamil, namanya, eee, orang lagi hamil ya, ibu hamil itu pasti, eee, berat juga untuk menjaga kondisi tubuh sendiri gitu kan karena kan, ya namanya, eee, eee, bawa
Iya, nah.
bayi dalam kandungan, itu kan juga nggak gampang gitu kan ya. Ada nutrisi yang harus dijaga, aktivitas dan kelelahannya juga harus di-manage dengan sekian rupa gitu, ditambah dengan beban kamu yang mana masih harus mengurus orang tua, saat itu
Mmm. Iya.
saat ini bahkan, masih mengurus orang tua. Ya kan? Nah, eee, untuk rasa ketakutanmu atau rasa resahmu ini sangat valid ya, karena kan, eee, seperti yang kamu bilang tadi bahwa, eee, sebenarnya ayah, atau papamu, atau bapak kamu itu kan paham ya sama kondisi kamu yang akhirnya membuat ka mungkin lebih sedikit jarang, eee, ngejenguk ibu atau mengurus bantu ibu, gitu kan. Kakak juga paham dengan kondisi kamu, gitu, namun orang-orang di luar ini yang justru malah, eee, membuat omongan yang enggak-enggak gitu tentang kamu, bahwa sampe menyebut kamu
Mmm. Iya, bener Kak. Bener. Iya, Kak.
eee, apa ya, mungkin ada sebutan-sebutan yang kurang menyenangkan gitu kan ya, dan itu bikin kamu kepikiran tuh. Nah kalau boleh tahu, ini tuh sebenarnya orang-orang di luar keluargamu ini, apakah masih saudara atau benar-benar orang asing kayak tetangga gitu yang ngomongin kamu?
Iya, bener. Eee, masih saudara sih, Kak, ya tepatnya itu tante aku, kayak gitulah. Tante aku tuh emang rumahnya deket gitu sama, eee, apa namanya, sama rumah ibuku kayak gitu, jadi cuma cuma beberapa rumah ajalah jaraknya kayak gitu. Nah makanya tau kan yang biasanya aku sering banget ke situ, terus tiba-tiba jarang, apalagi pas kondisi ibu itu, eee, kan apa namanya, kurang stabil gitu loh. Jadi pas drop banget kayak gitu. Nah aku sendiri sebenarnya lagi bingung kayak gimana ya? Aku harus kayak gimana, aku juga nggak bisa ke sana ke sana pun aku paling kayak merepotkan juga karena kondisiku juga sedang tidak baik gitu. Tapi, k eee, tanpa menanyakan alasan, beliau itu langsung WA aku kayak yang tadi aku cerita itu, Kak. Jadi kan aku jadi langsung kayak sedih, langsung nangis, benar-benar nangis aku tuh.
Oke. Iya iya. Ya ampun, baik baik. Oke, eee, pertama-tama sabar ya, Kak, eee, untuk menghadapi omongan-omongan yang nggak enak dari orang lain, orang luar ini kan. Padahal Kakak juga memang situasinya gak bisi
Mmm. Iya.
masakan untuk terus terus-menerus, eee, ke tempat ibu, gitu kan. Jadi aku pengen tau nih, Kak, Kakak tuh sebenernya mengurus Ibu tuh di rumah atau, eee, ikut ke rumah sakit, apa gimana, Kak, biasanya?
Iya, bener. Mmm. Oke, jadi aku itu, Kak, setiap minggu 2 kali aku nganterin ibuku itu untuk, eee, cuci darah gitu ya. Kalau kondisinya, eee, bener-bener fit, itu sih ya pulang, ya udah langsung pulang gitu, pokoknya nganter aja, nungguin di sana, lalu nganter pulang kayak gitu. Nah tapi pas kondisinya drop kayak gitu, itu pas di rumah, itu benar-benar yang mungkin kan butuh bantuan juga gitu ya, ayahku kayak gitu. Tapi kan aku belum bisa yang benar-benar bantu, kayak gitu, jadi kayak, apa ya, makanya aku kayak dilema gitu loh Kak, aku harus tetap di rumah aja atau aku harus ke sana gitu, soalnya ketika aku gak ke sana, kok malah muncul omongan-omongan yang kurang baik seperti tadi itu, gitu loh. Aku harus gimana gitu loh?
Oke, iya. Ah, iya iya. Oke. Memang sebenernya kalau, eee, orang-orang terdekat ya, kayak ayah, kakak itu kan yang paling paham soal kondisi Kakak gitu kan ya. Sebenernya kalo mau aku bilang nggak perlu didengerin omongan orang lain tuh juga mustahil karena ini kan ternyata yang ngomongin juga saudara sendiri gitu, lebih tepatnya ke tantelah ya, tadi cakak cerita.
Iya. Mmm. Iya.
Tapi, eee, Kakak sendiri, eee, tau gak, s eee, maks sori, apa Kakak ini cerita soal ini ke pasangan Kakak apa gimana?
Oke. S aku nggak cerita, jadi aku pendam. Pendam aja sendiri gitu, aku nangis aja sendiri sampai mungkin, eee, ketika pas pasangan aku pulang kerja, gitu ya aku ya kayak biasa aja gitu, tapi mungkin, eee, pasangan aku kayak ngerasa mungkin ada yang aneh ya sama aku sampai akhirnya, eee, dia itu baca WA aku gitu loh. Baca WA aku, terus ternyata tau kan aku tuh ada yang nge-WA-in kayak gitu tadi, yang bener-bener, eee, kurang baiklah ya, aku membacanya aja juga gak nyaman sampai nangis kayak gitu. Akhirnya kayak, eee, pasangan atu a marah gitu loh, marah, "Kenapa kok ada yang ngomongin kayak gini?" Gitu, dan memang, eee, dianya mau kayak, eee, langsung ke sana gitu langsung ke tempat saudaraku untuk menjelaskan semuanya, kayak gitu istilahnya sambil emosilah ya kayak gitu, soalnya marah. Nah tapi aku, eee, aku melarang, aku melarang tuh, jadi, eee, pas minggu kemarin ini kejadiannya ya, minggu kemarin aku larang tuh, "Nggak usah deh, gini gini gini," soalnya aku kan ngerasa itu kayak masih saudara juga, aku tuh takut terjadi kayak pertengkaran gitu loh, Kak. Ya kan? Kayak gitu. Tapi kok semakin ke sini, aku semakin kayak kepikiran terus gitu ya, omongannya di WA itu bener-bener kayak terus muncul gitu loh, sampai aku tuh kayak susah tidur, kayak gitu. Nah ini baiknya aku gimana? Apakah aku tuh emang harus, eee, nyamperin aja ngomong, ataukah ya udah biarin, aku tuh bingung gitu harus melakukan langkah yang kayak gimana gitu loh, Kak.
Ya? Oh oke. Iya iya. Paham paham, iya. Aduh. Oke, tadinya kalau misalnya, eee, pasangan Kakak belum tahu, tadinya aku mau menyarankan mungkin Kakak bisa nih cerita dulu ke pasangan, terus berdiskusi enaknya gimana gitu, karena kan yang tau karakter keluarga Kakak itu, Kakak sama pasangan Kakak gitu kan? Tapi karena pasangan sudah tau, dan pasangan bahkan ada niatan untuk, eee, memberi klarifikasi ke keluarga yang ngomongin Kakak tadi, nah menurutku mungkin itu bisa dicoba, Kak, tapi dengan cara yang baik ya. Kalau tadi Kakak sampaikan bahwa pasangan Kakak akhirnya merasa agak emosi gitu kan ya, agak panas dan o langsung ngomong ke keluarga itu, eee, baiknya dihindari gitu. Jadi tunggu, s eee, pasangan Kakak mulai turun emosinya, dan mungkin boleh tuh, Kak, kalau misalnya suatu saat diagendakan untuk bertemu langsung dengan saudara yang tadinya itu ngomongin Kakak terus-menerus, gitu loh. Bahkan boleh banget kalau misalnya, eee, Kakak menghadapinya itu bareng dengan pasangan dan mungkin sama ayah Kakak, atau kakaknya Kakak yang tahu betul kondisi Kakak, gitu loh, jadi, eee, supaya saudara yang ngomongin Kakak tadi itu nggak serta merta nge-judge gitu aja, dan, eee, mengirim pesan yang enggak-enggak gitu di WhatsApp. Karena ya, aku paham banget sih Kak, eee, d di di apa ya, dikata-katain sama orang yang nggak nggak begitu paham sama kondisi kita, bahkan belum apa-apa udah nge-judge kita itu rasanya nggak enak banget gitu kan, apalagi di posisi Kakak sedang hamil gitu kan sekarang, yang mana ya, namanya ibu hamil itu kan, eee, secara hormonal pasti ada kadang gak stabilnya gitu ya dan itu, eee, bikin ibu hamil jadi lebih sensitif itu pasti mengganggu Kakak gitu kan. Jadi boleh tuh, Kak, dilakukan saran-saranku kalo Kakak berkenan.
Iya. Oke. Iya. Mmm. Mmm. Iya. Iya, bener bener banget. Mmm. Oke oke. Iya sih bener kata Kakak tadi sih, memang, mmm, saran pertama Kakak tadi kan ngomong sama pasangan ya, dan ternyata memang sejujurnya aku nggak ngomong karena mungkin itu sudah ketahuan gitu ya sama pasangan. Tapi memang benar, ketika memang udah ketahuan, dibahas, akhirnya aku cerita, bisa cerita sampai nangis itu agak lumayan lega gitu ya. Eee, istilahnya apa yang selama ini aku tahan itu kayak benar-benar aku bisa berbagi beban gitu, yang aku rasakan saat ini gitu loh, Kak. Nah cuma mungkin ya itu tadi, benar juga, apa namanya, harus ngomong kali ya karena ini kan istilahnya kayak kesalahpahaman ya, jadi memang benar-benar harus diluruskan gitu. Biar beliaunya juga tahu, aku juga nggak mau istilahnya ada terjadi kayak, eee, pertengkaran atau gak enak gak enakan ketika ketemu itu loh, Kak, kan gak enak banget ya kita ada masalah, apalagi masih saudara, itu kan kita pasti, eee, sering ketemu kan sama saudara kayak gitu loh. Kalau kita ada masalah yang masing-masing kayak merasa punya masalah gitu kan pasti gak nyaman juga gitu ketemunya. Nah mungkin, eee, lebih baik aku ikut juga atau gimana ya, Kak, ya, ketika aku mau ngomong gitu sama saudaraku itu mau menjelaskan ini, ataukah cukup kayak suamiku aja ataukah gimana gitu Kak?
Iya. Tul. Tul betul. Iya, benar. Ikut dong. Harus ikut. Karena kan yang di sini masalahnya antara Kakak sama saudara Kakak. Jadi ketika memang itu mau diobrolin, sebaiknya memang Kakak harus ada di sana gitu, tapi didampingi antara sama pasangan Kakak, atau sama ayah Kakak, atau, eee, kakaknya Kakak yang paham kondisi Kakak gitu.
Oh, oke oke oke. Iya iya iya. Okelah, aku akan coba, istilahnya kayak memberanikan diri jugalah aku kayak gitu ya. Oke deh, Kak, terima kasih ya untuk sarannya, aku ngerasa lumayan lega nih dan tahu aku harus kayak gimana setelah ini. Terima kasih, Kak.
Ya. Iya, sama-sama. Semoga saran-saranku membantu ya dan semoga situasi menjadi lebih baik setelah ini, semangat ya.
Oke, terima kasih.